เอ่อ อยากจะรู้หน่อยค่ะว่า เมื่อมีตัวเลือกเยอะ ๆ เนี่ยค่ะ คุณกรองยังไงก่อนตัดสินใจเหรอคะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
ได้เลยค่ะ คือปกตินะคะเราเนี่ย จะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เรื่องกินนะคะ เพราะว่า อ่า ก็คือแถวบ้านเนี่ย คือในหมู่บ้าน ใช่ไหมคะ ก็มีร้านที่แบบอาหารตามสั่งเยอะมากเลยนะคะ หลายร้านเลย ทีนี้หลายร้านเนี่ย ก็ยังไม่เท่าไรนะคะ แต่ แต่ละเมนูเนี่ยสิคะ ไม่รู้จะทานอะไรแต่ละวันเนาะ ตอนเช้า เอ๊ะ ยังไงดี คือมันเลือกไม่ถูกอะค่ะ อยากกินหลายอย่างเนาะ แต่ก็กระเพาะก็มีแค่นี้ ใช่ไหมคะ แล้วก็ ก็ทานได้แค่มื้อ ก็แต่ แต่ละมื้อก็ทาน ทานได้จำกัดเนาะ เราก็จะมาสั่งอะไรหลายอย่างก็เปลืองด้วยนะคะ หลายอย่าง ก็ อ่า กินไม่ไหวอีก ใช่ไหมคะ ทีนี้ก็ถาม ตัดสินใจถาม ChatGPT ค่ะ ก็ถามเลยนะคะ ราดหน้าหมูกับ ใช่ค่ะ เลือ ตอนแรกเลือกก่อนนะคะ อุ๊ย เบื่อข้าวเนาะ เอาเส้นดีกว่า เส้นตอนนี้ที่เลือกได้ก็มีขายแค่ราดหน้ากับผัดซีอิ๊วนะคะ ก็พิมพ์เลยค่ะ ราดหน้าหมูกับผัดซีอิ๊วหมูอันไหนดีมีประโยชน์กว่ากัน อะไรแบบนี้นะคะ Chat ChatGPT ก็แหม ตอบมาเลยนะคะ คำนวณอย่างละเอียดทั้งแคลอรี ทั้ง อ่า วิตามิน สารอาหาร อะไรแบบนี้ ดีมากเลยนะคะ อือฮึ
อือฮึ อา เหรอ คะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อ้าว! ทำไมล่ะคะ? อา อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ <chuckles> จริงด้วย อือฮึ ใช่ค่ะ อือ ค่ะ อืม <laughs> ถาม ChatGPT เลยเหรอค่ะ อืม อือ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เลือกยังไงคะ? โอ้โฮ อืม สุดยอด อืม แล้วงี้พอเสร็จแล้ว ChatGPT กรองให้เราขนาดนี้แล้ว แล้วตัด เราตัดสินใจยังไงคะ เลือกที่แบบว่า อ่า สารอาหาร คุณประโยชน์ แคลอรี หรือว่าอะไรต่าง ๆ หรือว่าเลือกยังไงคะ?
บางที ค่ะ อะฮะ